آآ قال إن آآ وهُم يعني مش مش هو بس يعني الحكومة كلهم قالوا عامةً إن آآ
إمم، اهم.
كانت حاجة أنا مش فاهم فيها أوي، بس هاحاول أشرحها لِك بطريقة عامية يعني. آآ إن إن إن إن الصين آآ محتوية أوي ال ال <tsk> ال ال الحاجات اللي بالكهربا.
تمام، ماشي. إمم. إمم.
ف ف ف فهُم في conflict يظهر، فعشان كده أي حاجة من الصين هتدفعي آآ ضرايب زيادة عليها حلو؟
اهم. تمام. إمم تمام تمام.
طِلع طِلع قال الخبر ده اسم لو عايزة ت تبقي تشوفي الخبر بعدين اسمه The Tariffs law حلو؟ أنتِ الت الtariffs د دي بقى أول لمّا لمّا هو طِلع وقالها
تمام. اهم. اهم.
إيه اللي حصل؟ الناس كلها الناس ك آآ الماركت كله وقع. فا فاهمة فاهمة قصدي إيه؟ الماركت كله وقع فدي ه هي دي الفكرة، يعني هُم أنا ساعات باشوف إن هُم ممكن آآ يعني ال ال يعني ال ال ال الإنسان سواء ك كوزير أو كأي حاجة، الإنسان ممكن يأثر حتى على حاجات أكتر من ال من من يعني من الناس إزاي هيشوفوها فاهمة قصدي إيه؟ ده ممكن يأثر على الماركت، ممكن يأثر على الفلوس، ممكن يأثر على الحياة فاهمة قصدي؟
تمام. أوه! إمم، إمم، تمام. اهم. إمم. اهم. صحيح. أصل أنت دلوقتي مش بتتكلم عن شخص عادي ده ده الرئيس ترامب فاهم؟ رئيس دولة و
إمم أيوه.
آآ قوة عظمى وكده، فاللي هو كلمته مش هتأثر بس على الناس في البلد مثلًا عندكم في أمريكا لأ، ده هتأثر على اقتصاد آآ دول كبيرة، أنت عارف يعني إيه اقتصاد مثلًا يتأثر زي أمريكا، أو اقتصاد مثلًا آآ الصين أكبر دولتين في الصناعة والكلام ده، لأ طبيعي جدًا وطبيعي الناس آآ تخاف ل ليه؟ لأن أنت لمّا تفرض ضرايب طَب ما أكيد الصين فرضت ضرايب برضه صح والّا أنا غلطانة؟ طيب فأنت دلوقتي من خبر واحد وقعت الدنيا في بعضها من خبر واحد وقعت اقتصاد بلدين. إمم.
اهم. يأثر على الدولة كلها، على الشركات. إمم. آه. طبعًا. طبعًا. صح صح الكلام. إمم. والله هي ال الفكرة ال الف الفكرة إن ما ما ما فيش حاجة آآ الصين آآ بياخدوها من أمريكا غير إن هُم يودوا حاجات أمريكا، يعني هُم ما فيش حاجة بي بياخ ف فاهمة قصدي، ما بيستوردوش أي حاجة، فعشان كده هي ال المشكلة فعلًا وعارفة برضه آآ بتسمعي عن إيلون ماسك والّا لأ؟
اهم. اهم. آه. إمم.